Sa'kin siguro ano, ano parang halimbawa yung sobrang halimbawa, may paggagastusan ka, so parang matagal pa lang talaga dapat.
Mhm. Oo. Oo.
Ano, tawag dito, halimbawa, next year may balak kang bilhin, so parang, siguro mga kalahati pa lang ng taon umpisahan mo ng ano, parang mag-ipon kasi hindi mo masasabi yung panahon, eh. Parang, alam mo yun, tulad dati na hindi natin inaasahan nagkaroon ng pandemya, 'di ba. So siyempre, binigla tayo nun. So, ako nagpapasalamat ako na may ipon ako nun. Pero alam mo 'yon, yung ipon ko na 'yon, hindi talaga para sa pandemya. So, ipon ko yun para sa sarili ko, parang nagpaplano kasi ako nun magtayo ng tsa ah, nagpaplano ako nung magtayo ng sarili kong negosyo, eh, 'yon napunta dun sa ano, so buti na lang din na may ipon ako nun. So, iniisip ko na yun parang ngayon, na so sa'tin hindi ba naman natin inaasahan na magkakaroon ulit ng pandemya or what so ever. Pero iniisip ko na, na parang worst case scenario, mag-ipon pa din ako kasi 'pag dumating yung mga panahon na gano'n, hindi ka kasi makakapagtrabaho. I mean, ako kasi sa field kasi ako nagtatrabaho ng mga panahon na yun. So, hindi ako makapag-work kasi siyempre bawal lumabas kasi nga pandemic, so yun. Kaya ngayon parang ano na ako, parang mas advance na talaga ako mag-isip na kahit hindi ko pa naman kailangan, nag-iipon na talaga ako. So, yun yung sa tingin ko kung kailan, kahit hindi mo siya kailangan mag-ipon, mag-ipon ka, magtabi ka ng pera, kahit pa unti-unting halaga, malaking bagay na rin talaga yun. Yun yun sa palagay ko. Ikaw ba?
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo, totoo 'yan. Mm. Mm. Oo. Savings mo talaga. Mm. Oo. Mm. Oo naman. Mm. Oo. Oo. Ah, I see. Oo. Oo. Mm. Oo. Tama 'yan. Mm. Ah, mm, mm. Sang-ayon ako sa mga sinabi mo talaga. Hindi talaga kailangan ng tamang panahon as lang as meron ka talagang perang, may natatanggap, mag-ipon at mag-ipon. Especially kapag sumasahod ka sa trabaho mo, as much as possible magtabi ka na talaga ng ilang porsiyento. Huwag mo siyang i-all-out igastos sa mga hindi naman kailangan. Kasi nga ayan nga, like what you said, may mga ano talaga, unexpected events katulad ng mga pandemic. Lahat naman natin lahat naman tayo hindi inaasahan nung ganiyan na tatagal talaga siya at talagang kailangan talaga ng pera kasi panggastos din sa pagkain araw-araw kahit na sa bahay ka lang, hindi naman tayo puwedeng umasa lang sa mga bigay ng gobyerno, puro delata lang. Kailangan din talaga natin that time mamalengke talaga every week. Ayon talaga yung mga aral talaga na nagtapik sa ating lahat talaga, na kailangan talaga natin talagang mag-ipon, kahit papaano para sa gano'n kung merong mga gano'ng ulit na scenario, handang-handa tayo at hindi tayo mauubusan ng mga needs natin kahit nasa bahay lang tayo.
Mm. Oo. Totoo. Totoo. Tama, tama. Sang-ayon ako. Mm.